Ah, assi putz, como que eu vou estruturar isso? Hã <clicks tongue> como que você lida é.
Como que eu me sinto lidando com frustrações profissionais?
É, co co assim, já que é um coisa mais mais leve, porém, pode te afetar bastante é, exatamente. É é. Então assim, o o bateu, você não conseguiu, eh, o trabalho, ou você fez algo pra alguém, você teve já um arrependimento, ali, quase que de imediato. Qual que é a tua atitude, já é pedir desculpa de imediato, você já pondera sobre o que você fez? Como que você faz?
Aham, sim. Coisas da vida, né, coisas da vida prática. Sim. Uhum. Sim. Eh, eu tenho esse hábito. Eu tenho a eu sou uma pessoa muito autocrítica, eh, eu tô sempre refletindo sobre as minhas escolhas, sobre os meus comportamentos, sobre o que eu faço, o que eu transmito pra outras pessoas. Então, se eu consigo identificar, eh, ah, rápido, ali, né, que eu que eu fiz alguma coisa que eu me arrependi, e que eu não deveria ter feito, eu não tenho problema nenhum em admitir esse erro e e pedir desculpas pra essa pessoa. E eu acho que isso é eu s eu acho que isso é nobre até, acho que isso é bonito, né. Acho que se as pessoas tivessem essa essa flexibilidade, o mundo seria um lugar um lugar mais di mais fácil de viver, né. Seria mais fácil conviver com os seres humanos.
Uhum. Sim. Ótimo. Sim. Uhum. Ótimo. Claro, com certeza. Uhum. Marav Sem dúvida. E você
E eu acho que a gente hã.
Não, não, não, desculpa, continue.
<clicks tongue> Eu acho que a gente tem que adotar uma filosofia de vida, eh, mais prática, sabe. Eh, "poxa, isso aconteceu, foi chato, eh, me decepcionei comigo, me arrependi de ter feito isso, eh, vou tentar tirar o máximo que eu puder disso, dessa experiência. Vou usar isso como uma referência no futuro, pra que eu não repita esse mesmo erro". É lógico, né, nem sempre a gente consegue ser nem sempre a gente consegue ser, eh eh
Aham. Uhum. Sim. Sim. Sim.
assim, racional, né. A gente consegue ser é, inteligente e emocionalmente a esse ponto, mas quando a gente consegue ser, é ótimo, né. E aí, adotar esse essa essa filosofia mais essa filosofia de vida mais prática, sabe. "Poxa, pra que que eu vou ficar me martirizando? Isso vai me levar em algum a algum lugar? Isso realmente vai mudar o que aconteceu? Preciso disso, é disso que eu preciso agora? Eu preciso ficar me culpando, me castigando, me martirizando, ou eu preciso encontrar uma maneira de superar isso, e tentar tirar disso, eh, o máximo que eu puder, né, de de coisas boas, pra no futuro, poder agir de outra maneira, no futuro tomar uma decisão diferente".
Na hora, exato. Sim. Sim. Exato. Exato, exato. Sim. Aham. Uhum. Sim. Ótimo, deixa eu te fazer m mais uma pergunta. Essa é uma pergunta já óbvia, com relaçã eh, ten levando em consideração o que você acabou de falar, mas, eh, você sendo autocrítica, você pedindo a desculpa pra pessoa, ali, n né, na hora, você acha que isso reduz o peso desse arrependimento?
Uhum. Uhum. Uhum.

É, e a vergonha é você ter, a é é essa auto autocrítica também, né: "Poxa, eu fiz algo que eu considero tão tão medíocre, tão patético que eu tenho vergonha de mim." Então eu acho que a culpa e a vergonha estão muito associadas uma à outra. E são sentimentos muito feios, né? São sentimentos, ao mesmo tempo que eu acho que eles são sentimentos que te ensinam e te fazem amadurecer, é né, o processo da vida de amadurecimento, eh, são sentimentos horríveis, né, ninguém gosta de sentir isso, eu acho.
Uhum. Sim, sim, sim. Uhum. São necessários. Aham. Uhum. Sim. Sim. E aí você diferencia então, como você disse, que culpa e vergonha estão basicamente de mãos dadas, né? Eh
Uhum.
Você você vê também como você vê isso, no lado da tristeza?
Hã, na tristeza, en
Você acha que o arrependimento te faz triste ou ele te faz simplesmente refletir, e e aprender disso?
<breath> Eh, em algumas situações ele ele faz ele me faz triste sim, assim, eh, porque aquilo ali acaba virando uma angústia, né? Como se fosse uma bola de neve, né? Começa com você se analisando, aí você se culpa, aí você sente vergonha, aí você fica triste, né? Mas, eh, eu acho que que depende muito da gente também querer desapegar de certas coisas. Da mesma maneira que a gente pode desapegar de coisas que a gente não quer, eh, desapegar, a gente pode desapegar de coisas que não são úteis pra gente também. Então é, porque você
Uhum. Sim. Aham. Sim. Uhum. Sim, sim. Ah, legal você ter falado disso aí de de desapegar, de ficar apegado a alguma coisa, legal.
É. É porque às vezes a gente se apega a coisas ruins também. A gente não se apega só a coisas boas, sabe? Eh, e aí você também é refletir: "Poxa, vale a pena mesmo eu ficar me martirizando? Vale a pena mesmo eu ficar me castigando? Eh, isso vai me trazer alguma coisa vai me trazer algum benefício prático pra minha vida? O que que eu posso fazer?" Né, você tem que ter uma postura crítica.
Sim. Hum. Aham. Boa! Eu f eu vou fazer eu vou fazer um adendo a isso aí que você acabou de falar. Con Quando você percebe que você tá preso nesse arrependimento?
Uhum.